Exatamente, exatamente e assim você sabendo isso dele, você já pode chegar elogiando, entendeu: "Nossa, mas eu posso ver que inteligente que você é, nossa mas eu posso ver que você parece até superdotado, como assim?" Sabe. Porque é uma coisa da qual ele se orgulha, né, então você reconhecer isso já desde o princípio já vai ganhar o favor dele, já vai ganhar tipo a atenção positiva dele, né.
Entendeu? <laughs> Exatamente. Exatamente é é é exatamente isso que eu que eu estava pensando. Só que às vezes eu fico assim será que eu tô tô fazendo bem? Eu tô fuçando aqui na vida de todo mundo. Estou caçando quem estudou o que aonde, mas é.
Exato. Bom, mas é informação pública certo? Você não está, assim, fuçando em coisas que que está ali disponível. Exatamente exatamente é tudo informação pública então eu acho que o que você está fazendo realmente vai fazer com que as pessoas se sintam bastante especiais, sabe, porque, eh, dependendo da informação que você achar de cada um, você usa isso pra, eh eh eh, elogiar as pessoas, né, para realmente trazer o melhor da q da pessoa.
Não estou roubando os dados pessoais de ninguém. Uhum. É, exatamente. A minha preocupação é a hora que eu tiver que chamar também pra dar um feedback negativo.
Pois é mas olha bem se você já estiver elogiando tanto sabe, desde o princípio no momento que você tiver que fazer um feedback negativo as pessoas vão receber legal, né, e você pode justamente, porque você já adquiriu essa confiança com as pessoas, né, e você pode fazer sempre o feedback negativo naquele formato sanduíche sabe? Você começa com uma coisa positiva, você elogia o quem a pessoa é, o caráter da pessoa, o que a pessoa faz de bem, e daí você fala: "Olha, isso daqui especificamente o que que você acha se a gente fizesse assim, assim e assado, em vez de fazer assim, assim e assim? Porque eu acho que vai ser melhor por causa disso, disso e disso. O que que você acha? Vamos desenvolver isso junto?" Pois é.
<chuckles> Mas ainda vai demorar. Já fica mais fácil talvez. É. Ixe. Mas sabe que eu não tinha pensado dessa forma? Porque eu estou acostumada, não sei, eu estou mais acostumada, a chegar e falar assim: "Olha só, vamos", por exemplo, "Vamos fazer a reunião aqui, porque tem temos um problema para resolver". E não apontar por exemplo o feedback para aquela pessoa específica, mas botar a equipe e falar assim nós temos esse problema acontecendo aqui, todos precisam resolver juntos.
Sim. Aham.
Eu sempre fui mais disso, mas aí essa do sanduíche aí eu gostei disso.

Nossa, olha, que legal! Eu acho isso Sim, mas eu acho isso super legal. Porque assim, você já chega com uma uma sensação de pertencimento, né, primeiro de tudo, e eu acho que isso faz com que as pessoas se sintam importantes, sabe. Eu acho que a a o primeiro a primeira coisa é você ter uma mentalidade aberta a respeito das pessoas, sabe. É claro, eu acho que mudança não é não é algo fácil pra ninguém, né, o ser humano resiste mudança independente da idade, independente do país, esse é uma tendência do ser humano, é resistir a mudanças, né. Mas, se você entrar com uma mentalidade de, tipo assim: "Meu, eu quero dar o meu melhor, sabe, eu não estou lá para receber das pessoas, eu estou lá para dar, sabe. Estou lá para servir as pessoas, pra fazer as pessoas chegarem no potencial máximo, sabe." E com uma assim, uma mentalidade humilde e e de servir mesmo as pessoas, eu acho que você vai fazer com que essa mudança seja muito mais, eh, suave para todo mundo, inclusive para você, né. E e esse negócio de você tá olhando a rede social das pessoas e e meio que conhecendo as pessoas de antemão, eu acho que vai fazer as pessoas se sentirem super especial, sabe. Porque: "Poxa, ela tomou o tempo de me conhecer antes de me conhecer! Olha que legal!" Sabe, eu me sentiria especial. Exatamente, exatamente. E, assim, eh, acha alguma coisa legal para falar sobre cada um, sabe, eh, coloca na sua mente o que cada um tem de positivo, sabe, para você treinar o seu cérebro a já chegar esperando essas coisas boas, sabe.
Eu estou stalkeando cada um. <laughs> É. Uhum. Não. Exatamente. Pra fazer as pessoas serem mais. É. Pode ser. É o que eu pensei, viu. Parece que ela já me conhece. <laughs> Pois é. É mais ou menos isso aí mesmo que eu fui fazendo. Por exemplo, eh eh, um do dos rapazes ali é-é muito novinho, nossa, eh, tem a cara de criança danada, mas é novinho, bichinho. E aí, ele tem lá é a primeira experiência profissional dele e quando você olha eu fucei um pouquinho mais, eu descobri que ele, eh, faz parte de um grupo, de uma comunidade, de pessoas de altas capacidades, ou seja, o garoto é superdotado, ponto.
Maravilha. Uau, uau, que legal isso! e
Falei: "Opa, se ele coloca o perfil, coloca publicamente que ele faz parte de um grupo desse, ele tem orgulho"